كنت عايزة أعرف منِّك بقى أنتِ مسافرة والّا أنتِ عايشة في بلدِك الأصلية؟
بُصّي أنا مسافرة بقى لي مش فترة طويلة أوي يعني بقى لي 5 أو 6 سنين كده دلوقتي، آمم، بس لسّه باروح مصر يعني لسّه ب لسّه بازورها أم <laughs> أم الدنيا. <laughs>
إمم. آه، يعني أنتِ 6 سنين دي برضه فترة طويلة، دي إقامة يعني أنتِ خلاص نقلتِ عيشتِك وخلاص هاجرتِ للبلد التانية دي؟
آه، إلى حدٍ ما آه، يعني بُصي هو أنا ك بادرس هنا، فعامةً ك يعني البداية كان بدأت دراسة إن أنا جايّة على دراسة، بعدها بقى قررت إن أنا ممكن حتّى بعد الدراسة أكمّل عيشة هنا برضه، فآمم، فالأيام إلى حدٍ ما هجرة بس والدتي مش عايزة تقتنع بالكلام لحد دلوقتي ف
إمم. آه. <chuckles> لحد دلوقتي مش مُقتنعة. <laughs> آه.
مش مقتنعة لأ. <laughs> بس فآمم، أنا لسّه بانزل مصر وكده، لكن هي برضه يمكن الصعب لأنّه هي مش معايا هنا، ولا هي ولا والدي، فيمكن ده اللي ص صعَّب الدنيا عليهم بس هُم بييجوا كُل صيف، أو أنا بانزل أقعد معاهم حبّة، يعني بصراحة مش بانزل أقعد كتير، بس بانزل مثلًا أسبوعين في السنة كده آآ، وهُم بييجوا في الصيف، يعني أنا فاكرة الصيف دوّة جُم قعدوا معانا الصيف كُلّه. فآمم، آه، فدي يمكن ريحِت يعني ريحِت الجّو شويّة، بس والدتي لسّه مش عايزة تقتنع إن هي هجرة، هجرة، <chuckles> فمش بنقول هجرة.
أكيد طبعًا، إمم. إمم. طَب كويس أوي فعلًا. إمم. <chuckles> الأ هقتنع لمّا تقفّلهم 10 سنين، اللي هو 10 سنين كده يبقى هجرة <chuckles> طَب قولي لي أنتِ عايشة في البلد دي لوحدِك؟
ممكن،. <laughs> هو أنا عايشة مع أختي يعني في نَفْس آه، في نَفْس البلد بس مش عايشين مع بعض، هي عايشة يمكن في مدينة أبعد منّي شوية، آمم، بس بنتقابل مثلًا مرّة في الأسبوع والّا حاجة بنتقابل، كُنت فترة قاعدة عندها هي في البيت، آمم، وبعد كده نقلْت، فمش ما أقدرش أقول إن أنا عايشة لوحدي، يعني م أنا لسّه عندي أخت قريّبة منّي، آمم، فده يمكن حاجة اللي يعني مطمِّنة الدنيا فاهمة، <chuckles> مسهِّلة الجَو آه، بس فم ومعايا كلبتي لو دي بتتحسب. <laughs>
آه. إمم. أكيد طبعًا فاهما إمم. كمان! <laughs> حلو، الوَنَس حلو برضه.
الوَنَس أيوه. <laughs>
طَب الموضوع ده فرق معاكِ إزاي؟ إن أنتِ مثلًا كنتِ عايشة مع أهلِك في نَفْس البيت فترة طويلة مع عيلتِك بعدين فجأة هاجرتِ، فاكتشفتِ إن أنتِ خلاص بقى بقيتِ عايشة لوحدِك هتضطري إن أنتِ تعيشِي لوحدِك تتأقلمي مع نَفْسِك، عملتِ ده إزاي، يعني الموضوع ده أثّر عليكِ إزاي؟
اهم. آه. ب بُصّي، طبعًا أول سَنة يعني زي ما الناس كل أي حد مهاجر بيقول إن هو أول سَنة أصعب سَنة، إن أنتِ بتضطرّي تتعوّدي على كذا حاجة في نَفْس الوقت، يعني الجَو، اللغة لإن أنا كمان مش مش في بلد بتتكلِّم إنجليزي، ف فده بالنسبة لي يعني إيه، صعب جدًا. فالجَو، اللغة، العادات والتقاليد بتاعة البلد، ثقافة المكان، طبعًا لازم تعملي أصدقاء، لازم تعملي معارف حتّى لو مش أصدقاء. فكل الحاجات دي كده أول سَنة بتدّيكِ عارفة زي كده قلم على وِشِّك جامد. <laughs> قلم كده يفوّقِك، يحسّسِك إيه ده أنا مش في مصر؟ آآ أنا فاكرة إن أنا أول سَنة ما أص بصراحة ما كنتش باشتكي لوالدتي لإن هي أكتر حد بيتأثّر أوي، فأنا لو كنت حكيت لها قد إيه أول سَنة دي كانت صعبة لي، يعني كانت صعبة بالنسبة لي، كان ممكن تقول لي: "طَب خلاص ارجعي." فاهمة، "خلاص سيبِك من الدراسة هناك تعالي وادرسي هنا وخلاص." آمم، فما رضيتش أشتكي، يعني أنا ما كنتش باشتكي. بس فاكرة قد إيه كانت أول سَنة دي مليانة عياط وحُزن، يعني أنا دلوقتي لمّا أفكّر فيها بجد أقول سَنة دي آآ، عايزة أقول لِك بافكّر في قد إيه الدنيا كانت ضلمة، يعني أنا بالنسبة لي الجَو نَفْسه، الجَو مِغَيّم، الدنيا ضَلْمة، في تلج، يعني إيه في تلج؟ <chuckles>
أكيد. أكيد طبعًا، إمم. آه. <chuckles> إمم. آه. بالضبط. إمم. إمم. أيوه. إمم. <chuckles> إيه التلج ده أصلًا؟ أول مرّة أشوفه في حياتي. <chuckles>
آه، يعني أنا عارفة ما أول مرّة أشوف أج حتّى أنا أنا وكلبتي كُنّا ساعات بنبُص لبعض اللي هو إيه ده، إيه الجَو البرد ده؟ <chuckles>
<laughs> طَب كلبتِك دي أنتِ واخداها معاكِ من مصر؟
آه. آآ هي جاية معايا من مصر، كانت عاشت في مصر مش فاكرة كان عندها كام لمّا أخدتها تقريبًا آآ، لو هي دلوقتي عندها 9 سِنين وإحنا جايين بقى لنا 6 سِنين يعني قولي كان عندها 3، 4 سِنين كده لمّا جينا، آآ، وأنا فاكرة الموضوع كان يعني خَضّة ليّا وليها، إحنا كمان أنا جيت في شهر 3 وكان في تلج، أو كان شهر 2 مش فاكرة كان شهر إيه بالضبط اللي جيت فيه وكان مليان تلج، يعني الدنيا برّه كانت مليانة تلج، فأنا فاكرة إنه هي كانت أول مرّة داست فيها في التلج آآ، شالت إيديها على طول اللي هو إيه ده؟ ها ساقع أوي. <laughs> بس، فطبعًا زحاليق التلج بقى والحاجات دي كُلّها أنا فاكراها، بس يعني مش عارفه أول سَنة كده ليها طابع في دماغي آآ، بجد خلّاني طبعًا توحشني كل حاجة في مصر يعني آه.
آه، حلو. آه. إمم. <laughs> أيوه. بالضبط. إمم. أكيد طبعًا يعني حسّيتِ فجأة إن أنتِ فعلًا حسّيتِ بالغربة بقى، حسّيتِ إن ده مش مكانِك أو إن أنتِ مش بتنتمي للمكان ده. بس قولي لي بقى عملتِ إيه عشان تتأقلمي كده واحدة، واحدة؟
اهم. هو مش حاجة أنا عملتها بس حاجة جات لي بالصُدفة. يعني أنا طبعًا آآ عامل كبير اللي يمكن ما حسّسنيش بالغربة أوي إن كانت أختي معايا، فالموضوع كان أبسط إلي حدٍ ما إن إحنا لسّه بنتكلِّم عربي في ال في البيت، لسّه بنطبخ أكل مصري إلي حدٍ ما، يعني ما كانش في طبعًا كل المكونات بس بنعمل إلي حدٍ ما أكل البيت، آمم، فالدنيا كانت عايزة أقول ألطف شوية، بس بعد كده رُحت أتطوّع بالصُدفة، كل الكلام ده جِه بالصُدفة، أنا كمان جيت في الم وقت ال اسمها إيه؟ كورونا.
بالضبط. اهم. آه.
2020، فكان آآ يعني <chuckles> الموضوع تخيّلي صدمة إن أنتِ تيجي آآ، وبعدين يقوم قافلين عليكِ فاهمة، يعني أنتِ هتضطري تقعدي آه، أنتِ اتحبستِ بالضبط. ب
بالضبط، اللي هو خلاص أنتِ اتحبستِ فجأة المطارات قفلِت، ما فيش ما فيش طريقة إن أنتِ ترجعي فأنتِ خلاص مضطرة تتأقلمي على الوضع اللي أنتِ فيه.
آآ بالضبط كده، أنتِ مضطرة تتأقلمي على الوضع، مضطرة تقعُدي آآ، وأنا فاكرة كويّس جدًا إنه إحنا بالص يعني بالصُدفة نزلنا نتطوّع مع ملجأ كده، آآ، والملجأ ده بجد هو اللي يمكن عم يعني غيّر لي بقى كل حاجة عن البلد ف من أول سَنة، يعني هم ما كانوش بيتكلِّموا إنجليزي أوي كان في ناس بتتكلِّم إنجليزي هناك، بس ما كانوش بيتكلِّموا أوي، فكنت أكتر باضطر إن أنا أتكلِّم اللغة اللي هي الروماني، فأنتِ متخيّلة بقى إن أنا معايا ح شوية عيال عَمّالين والكلام اللي أنا عَمّالة أقوله، كل أمّا أقول حاجة يقعدوا يقولوا لي: "إيه الهبل اللي أنتِ بتقوليه ده؟ ما بتتقالش كده." <laughs> و أو
إمم. آه. <laughs> آه، يتنمّروا عليكِ يعني في طريقة الكلام بتاعتِك إن أنتِ بتتكلِّمي بشكل غلط.
تنمُّر، تنمُّر فعلًا تنمُّر مش طبيعي، يعني عارفة اللي هو يقعُدوا كُلّهم رُبع ساعة يضحكوا على اللي أنتِ قُلتيه وبعدين واحد يشفق عليكِ فيقوم قايل لِك الكلمة الصح. <chuckles> بس، ف فالم يعني أعتقد المكان دوّة ساعدني أوي إن أنا أتأقلم كمان إن أنا يبقى عندي علاقات يمكن في البلد، آآ، في المدينة خلّينا نقول بلاش البلد، في المدينة. آآ، ومن هنا بقى ابتدِت فكرة إن أنا مش عايزة أرجع مصر، يعني من المكان دوّة ابتدِت فكرة إنه أنا في البلد ديّة يمكن خلاص لقيت مكاني، لقيت س آمم، عيلتي، اتعوّدت شوية فاهمة، فيعني م من بعدها بقى اتغيّرِت الدنيا وأبتديت فعلًا أفكّر فيها بقى كهجرة إن أنا آه، مش هارجع. يمكن أول سَنة كنت على طول بافكّر فيها إن هي إيه، أنا جايه أدرس وهارجع أكمِّل شُغل في مصر، آمم بعدها بقى لأ، كنت خلاص اقتنعت، يعني أنا
بالضب آه. طَب إيه بقى كان رَد فعل أهلِك بقى لمّا قُلتِ لهم القرار بقى الصادم ده، إن أنتِ خلاص مش راجعة تاني؟
هو أنا ما رضيتش أقولها لهم كده، يعني أنا ما رضيتش أقولها لهم آآ، على طول أنا مش راجعة، أنا طبعًا باجيبها بهزار شوية "إن يا جماعة أنتم شايفين الحياة هنا حلوة قد إيه، في هدوء، في أمان، أنا هخلّيني قاعدة هنا،" مش عارفة إيه. وبرضه آمم، من ناحية مهنية برضه أمّا باكلِّمهم يعني إنه أنا في مصر يمكن مهنيًا الحياة هتبقى رخمة شوية مش عارفة إيه، آآ، تالت حاجة بقى جِبتها لهم وهُم دي لاحظوها بنَفْسهم إن أنا برضه عشان بادرس بلغة البلد
آه. آه.
بالروماني، ف آآ عارفة كل المصطلحات بالروماني. فأنا لمّا حتى باجي باتكلم معاهم، بابص لاختي وأخلّيها تترجم لي <chuckles> مصطلحات من الروماني لعربي، أو أو من إنجل من عربي من إنجليزي Sorry لعربي. فهُم لاحظوا حتّة إنه أنا أصلًا المصطلحات مش عارفاها بالعربي. ومش عارفة أتكل مش عارفة أ يعني أتكلم من الأول للآخر بالعربي من غير ما تبقى كلمة واحدة في النص يا بالروماني يا بالإنجليزي. فهم بقى ما لاحظوا في الحتة دي آه. آآ
إمم. بالضبط، آه. اهم. أيوه. امم. امم. بالضبط، يعني إمم. حسّوا بالتغيير اللي حصل لِك بسبب الهجرة دي، يعني حسّوا إن فعلًا الهجرة دي أثّرِت عليكِ بشكل كبير.
إهم. بالضبط، حسّوا إن أنا إيه ده، دي دي البنت اتعوّدِت أوي لدرجة إن هي بقت شايفة إن ده مستقبلها هنا، أو إن هي بقت آآ، م متعودة أكتر هنا غير في مصر، فاهمة؟ يعني أ أظن أي حد هيَعيش في بلد 5 سنين مُتَواصل، أكيد هيبقى اتعوّد إلى حدٍ ما، ما هو لو مش مش مبسوط هيمشي، بس أنا لمّا بانزل مصر باحس إن أنا هي كأنها إيه، مش عايزة أقول صدمة. بس بس إلى حدٍ ما صدمة فاهمة، آه، يعني
آه. بالضبط. آه طبعًا. اهم. بتبدئي بقى تشوفي الفرق، يعني تشوفي الفرق ما بين الثقافة اللي أنتِ خلاص اتعودتِ عليها، ما بين مثلًا الناس، ما بين برضو ال اللي أنتِ كنتِ عايشة لوحدِك، فطبيعي تحسي إن أنتِ كنتِ قاعدة في هدوء، مرة واحدة هتلاقي نفسِك بقى في وسط عيلة ولمة ودوشة.
بالضبط. اهم. هي فعلًا دي حقيقة، يعني أنا كمان بقيت بابُص على شوية عادات بنعملها غلط، فاهمة؟ ف في مصر فبقيت م مش عاوزه أقول إن أنا بقيت أجنبية، أنا مش أجنبية ولا حاجة، بس لمّا بانزل مثلًا مصر أنا هنا متعودة إن أنا أمشي، أنا معايا عربية وكل حاجة آه لو لو رايحة لاختي المدينة التانية لازم آخد العربية، بس أنا متعودة إن أنا لو نازلة الSupermarket لو أنا عايزة أتمشى طبعًا عشان كلبتي وكده فبانزل أتمشى كتير، فمتعودة إن عندي حركة جسدية على طول. في القاهرة ما فيش حاجة اسمها حركة جسدية، يعني عايشة في compound مقفول عليه، فهتعرفي تمشي، زي أختي مثلًا، عندي أخت تانية في مصر عايشة في compound لكن أنا عايشة في نُص القاهرة، طَب ما في نُص القاهرة هانزل اتمشّي آآ، أصلًا ما فيش رصيف <chuckles> يعني هتمشّى أروح فين؟
آه. إمم. إمم. أكيد. إمم. اهم. أيوه، أيوه، فاهماكِ. والناس برضه تبدأ بقى تعلّق أو تسخّف عليكِ أو على الكلبة اللي أنتِ نازلة تمشي الكلبة، فهُم ما عندهمش أوي ثقافة الاعتناء بالحيوانات عامةً أو إن إحنا إن الحد مثلًا ي يربّي حيوان مُعيّن.
بالضبط. بالضبط. و اهم، ومش حتى كده بس يعني هي مش فكرة الحيوان هي فكرة إن أنا نفْسي إن أنا أتمشّى، في كومنتات بتتسمع في الشارع، أنا فاكرة إن أنا مرّة اتمشيّت أنا وواحدة صاحبتي في المعادي، المعادي اللي هي يعني المفروض من أرقى مناطق القاهرة. آمم. وما كانتش الساعة ماك ما كانتش متأخر والّا حاجة الساعة كانت 18:30 19:00 مثلًا، وكُنا بنتمشى وشنطتي اتشدت من إيدي وأنا م وإحنا بنتمشى، حرفيًا. تخيّلي يعني كمية إحساس بتاع إن أنتِ أصلًا مش في أمان ولا أنتِ ولا الشنطة ولا أي حاجة.
إمم. آه. إمم. أيوه فهمتِك.
فيعني ما كنت دي مثلًا حاجة ما أقدرش أعملها. آآ برضو آآ حتة إن إحنا يعني في القاهرة، طبعًا أنا جاية أنا ب أصلًا اتولدت في القاهرة، وكنت عايشة طول حياتي في القاهرة، فلمّا جيت هنا اللي أنا برضه استغربته هنا إيه؟ إنه أنتِ هنا ما فيش حاجة اسمها إن أنتِ تطلبي order بعد الساعة 22:00 يعني ما فيش delivery بييجي لك متأخر كده، آآ الdelivery مثلًا ممكن لحد الساعة 22:00 23:00 بالكتير، بعدها المحلات قفلت أصلًا. في في القاهرة أنتِ لو اتصلتِ الساعة 03:00 فاهمة؟ ممكن ييجي لِك حواوشي.
إمم. إمم. إمم. هتلاقي في ناس إمم. حتى لمّا تنزلي الشارع بالليل متأخر برضه هتلاقي في ن يعني الناس ما بتنامش هتلاقي دايمًا زحمة ودوشة طول الوقت.
آه. بالضبط كده، يعني على طول، على طول في حركة في القاهرة. لمّا جيت هنا بقى اتعلّمت الهدوء. وبرضو اللي أنا فاكراه هنا إن أنا في آآ كنت عايشة الأول لمّا كنت عايشة مع أختي آمم، فكُنا عايشين في منطقة كانت نضيفة أوي برضه، كُنا عايشين في شقة وكانت منطقة كويسة جدًا، بس فاكرة إن في مر في يوم كلبتي ك صمّمت إن هي عايزة تنزل الحمّام الساعة 24:00 وأنا طبعًا كنت لسه أول س يعني أول فترة وكده، فكنت قلقانة إنه إيه ده! هانزل وما فيش حَد أصلًا، أنا شايفة من فوق من الشباك إن ما فيش حَد تحت، نزلت وهي طبعًا عمّالة نازلة شمشمة مع في الجنينة ومش عارفة إيه، ولاقيت ن حَد عدّى من ورايا بس فاهمة؟ من غير من غير أي Comment من غير أي حاجة بقى عارفة؟ كانت في صدمة اللي هو
آه. كل واحد في حاله بقى، يعني كل واحد ما حدش بيركز أوي مع الناس، يعني مش زي برضه ما كنتِ متعودة قبل كده إن الناس آه تعلّق تعليقات مُعيّنة، الناس بقى تقعد تبُص على حياتِك عامةً، تبُص عليكِ.
آه آه. يع إمم. بالضبط لأ، هو أنا أصلًا في القاهرة أنا أنا كنت آخري الساعة 22:00 يعني 22:00 دي أنا لازم أبقى في ال في البيت، ما فيش حاجة اسمها إن أنا أبقى برّا بعد الساعة 22:00 وما فيش حاجة اسمها إن أنا أتمشّى، يعني أنا كان في Uber بينزلني لحَد تحت باب العمارة. ما كانش في فكرة إن أنا أتمشى خالص. فكل ال يعني كل الحاجات ديّة الي حدٍ ما حسستني عارفة؟ اللي هو إن أنا عندي زي <tsk> زي شخص عنده بيتين فاهمة؟
اهم. أيوه، أيوه. إمم. آه بقى عندِك انتماء أكتر للمكان اللي أنتِ عايشة فيه دلوقتي أو المكان اللي أنتِ هاجرتِ ليه، حاسّة إن هو بقى شبهِك أكتر.
الي حدٍ ما فاهمة؟ يعني أنا لسه باحب مصر ولسه باتكلّم عنها بطبعًا بكل الحاجات الحلوة اللي فيها هنا، وبانصح أي حد إنّه يروح يزورها وكل حاجة، بس في نفْس الوقت مش مُتخيلة نفْسي لسه عايشة في مصر، يعني مش مُتخيلة إن أنا أرجع أعيش هناك تاني، بس لسه عايزة أروح، فيعني <tsk> في حتة كده لخبطة.
أكيد. إمم. إمم. أيوه فاهمة. آآ إمم، طَب بالنسبة بقى للمناسبات كده المخصوصة اللي هي قبل كده في مصر كنت بتحسّي ببهجتها، زي مثلًا رمضان، الأعياد، لمّا الموضوع ده بيعدّي عليكِ وأنتِ مهاجرة في بلد مُعيّنة، بتحسّي إن أنتِ متأثرة بيها، بتحسّي إن أنتِ عايزة ترجعي بلدِك؟
أكيد طبعًا يعني أنا في رمضان لمّا باقعد أشوف بقى فيديوهات ومسلسلات واعلانات وكُل حاجة بتبقى حلوه ف في القاهرة آآ، في مصر يعني م أنا م أنا صحابي بيقعدوا يبعتوا لي يعني آآ، إن هُم بينزلوا يتسحروا مع بعض و وخرُوجات الفطار، و <tsk> وكُل حاجة دي أنا باحس إن أنا فجأة فعلًا إن أنا ف في عُزلة، ف إنما هنا ما فيش، ما فيش أي حاجة ليها علاقة برمضان ما فيش يعني ما ما فيش أي علامة بتقول إن رمضان جِه، فآه طبعًا باحس الحاجات دي جدًا ودي يمكن أكتر أوقات باتمنى إن أنا أكون فيها في مصر.
آه. بالضبط. اهم أكيد. إمم، طيب أنا طَب لو حد مثلًا معيّن عايز يهاجر بس مش عارف ياخد الخطوة دي، تنصحيه كده بحاجة إن هو يعملها هتكون إيه الحاجة دي؟
بس ف اهم. لازم إن هو يعني يسافر مرّة تجربة، ويشوف الدنيا، يعني يشوف لأن مش كُل الناس طبعًا هتعجبها وفي ناس كتير أوي بتعجبها بس لازم يجرّب فاهمة؟
إمم أكيد. أكيد طبعًا فاهماكِ، أنا اتبسطت جدًا، جدًا في الكلام معاكِ، وحابّة أشكرِِك على كُل الكلام ده.
إمم. وأنا كمان شكرًا جدًا ليكِ.